Sosyal medya kullanıyor musun?
Evet, eee, sosyal medyada, eee, genel olarak çoğu platformda aktifim diyebilirim.
Peki, sosyal medyada gösterdiğin imaj ile gerçekteki sen arasında bir fark var mı?
Bu aslında biraz, eee, beni düşüncelere daldırdı. Bence, eee, acı ama gerçek, bence var ya, eee, tam, böyle, kendimi yansıtıyorum diyemem, bence.
<chuckles> Neden? Hımm. Peki, mesela birden fazla platform mu kullanıyorsun? Yani, hani, yoksa bu bir platforma özgü bir şey mi? Yoksa bütün kullandığın, böyle, sosyal medya araçlarında bir farklılık yaratıyor musun kendinle gerçek arasında?
Ya, şöyle, ben aslında birçok platformu kullanıyorum ama kendimle ilgili veya görüşlerim işte, eee, ya da günlük hayatımla ilgili paylaştığım tek platform, eee, Instagram diyebilirim, yani. Diğerlerinde sadece, böyle, insanları takip etmek veya, böyle, haberleri izlemek için kullanıyorum.
Hıı. Anladım, o zaman, hani, ki bahsettiğin platformda bu, eee, bir, hani, bir çeşit, aslında bu çoğu insanın yaptığı bir şey. Hani, bir imaj yarattığın ve aslında se gö olduğun tam olarak sen değil, belki olmak istediğin kişi. Bunu mesela fotoğraflar aracılığıyla mı yapıyorsun? Yani, çeşitli filtreler kullanıp, böyle, görsel değişiklikler yapıp, fotoğraflarında mı oynama yapıyorsun? Yoksa, hani, hayat tarzını mı farklı, aaa, gö gösteriyorsun? Mesela, aaa, hani, di n n ne gibi değişiklikler yaptığını fark ediyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, ben, eee, böy görünüşümle, dış görünüşümle alakalı hiçbir değişiklik yapmıyorum aslında. Hani, böyle, şey olur ya bazıları, eee, bir şekilde değiştirirler, oynarlar, işte, ki kiloluysan zayıf gösterirler, burnunu yaptırırlar, böyle, kas eklerler falan. Benim asla böyle dertlerim ya da, işte, bir özgüven eksikliğim yok. Eee, ben sadece mesela, eee, olmadığım biri gibi gözüktüğüm noktalar daha fazladır. Çünkü ben genelde seyahat ederken, eee, veya özel bir aktivitelerde ben, eee, sosyal medyada gönderi atarım veya hikâye paylaşırım, eee, ama tabii ki benim hayatım bu değil aslında. Ben, eee, çoğunlukla iş yerinde olan bir insanım ama iş yerinden de gidip bir kere bile bu zamana kadar bir, eee, s paylaşımda bulunmadım. Eee, genelde arkadaşlarımla çıktığımda bile paylaşmam. E, bir ülkeye gitmişimdir, işte, ya da bir etkinliğe, konsere katılmışımdır, bunları paylaşıyorum. E, insanların aklında da tabii ki beni, böyle, çok iyi tanımıyorlarsa, ya bu çocuk da ne geziyormuş ya diyebilirler ama aslında o kadar da gezgin biri değilim.
Evet. <chuckles> Çok iyi. Hıı. Hıı. Evet. Hımm. Ya, ama ya, mesela burada, aaa, birazcık kendini, böyle, eee, suçlar bir tavırda mı söylüyorsun bunu yoksa bunu yine, eee, yine de bu, hani, bu herkesin yaptığı bir şey, hani, bu zaten, eee, Instagram kullanmanın birazcık olayı, hani, niye sıkıcı bir yanını gösteresin ki sen orda, hani, kendi tabii ki güzel taraflarını göstermek isteyeceksin çünkü bu bir etkileşim, eee, hani, aracı ve sen orda ne kadar, böyle, emm, ilginç, ne kadar insanların hoşuna gidebilecek etkinlikler paylaşırsan, o kadar fazla etkileşim alabilirsin. E, bu da etkileşime dayalı bir şey olduğu için bu da kulağa çok normal geliyor aslında, yani, ımm, bun bununla ilgili bir kendini suçladığını düşünüyor musun?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle öyle. Şöyle, eee, yani, kendimi suçlama değil. Neden? Çünkü senin de dediğin doğru aslında. İnsanlar zaten bir şekilde Sosyal medya gerçek bir dünya değil, bunu bir kere herkes bilir. Eee, orada benim aslında Bence herkes benim yaptığım gibi yapmalı bu arada. Yani, özel bir şey varsa paylaşılmalı. Yok, "Kahve içtim.", yok, "Çay, sigara yaptım." da, işte, sabah "Günaydınlar!", şu, bu... Bana, eee, biraz şey geliyor; ya, ben bunu bu kadar merak etmiyorum. Bazı insanları tamam, eee, abimdir, işte, en yakın arkadaşım, partnerimdir, bunlar mesela bir şeyler paylaşınca tabii ki ilgimi çekiyor olabilir ama, aaa, benim, atıyorum, eee, şu an gerçek sayı vermiyorum, böyle, sallama sallama bir şey, yuvarlama yapıyorum. 1.000 takipçim varsa sosyal medyada, Instagram'da, bunun 900'üyle ben, eee, iletişim bile kurmuyorumdur, yani. O yüzden o insanların, eee, "Ya, şunu yaptım, bunu yaptım." demesi aslında çok ilgi çekmiyor. Bence onlar zaten daha fazla, eee, şov şova giriyor bence. Ben özel günlerimi, işte, doğum günüdür, dediğim gibi, bir denize gittiysem bir yüzerken bir fotoğraf atmışımdır ya da bir etkinlik yapıyorumdur, işimdir bu, ba bak, bu da farklı bir açı aslında. Eee, bu tarz şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Eee, kimisine göre bu gerçek hayat olmayabilir, farklı, eee, bir beni gösteriyorum diye düşünebilirler. Ama ben sıkıcı ya da işte hiç alakasız olmayan alakası olmayan bir iş yerimden bir fotoğraf da çok paylaşmak istemem.
Evet. <chuckles> Evet. Hımm. E, tabii. Yani, sonuçta tı vav bu eğlence ed amac eee, amacıyla yapılan bir şey ve t tabii ki eğlendiğin anları paylaşmak istiyorsun. Mesela burada şöyle bir şey var, bu Instagram'daki, aaa, paylaştığın anılarını, aaa, daha çok mesela kendine bir anı kitabı oluşturmak için m mi yapıyorsun, ileride bakmak için? Yoksa çevrendekilerin senden O, dedin ya, mesela, "1.000 kişi var, 900'ünü hiç tanımıyorum, yani." Ya, geri kalan 100 kişiye, "Evet, ben şu an hayatta, buradayım." Ne, eee, hani, onlara ki bir kendinden haber vermek için mi yapıyorsun? Yoksa o geri kalan 900 kişinin, işte, yüzde sana kaçı, böyle, aaa, işte, 50 tanesi mi, 100 tanesi mi, 200 yüz tanesi mi beğeni atacak, o beğeniden gelecek tatmin için mi onu yapıyorsun? Onu çok merak ediyorum. Yani, temel motivasyonun burada, aaa, bu anıları paylaşmadaki ve Instagram'ı kullanmadaki, aaa, nedir?
Hıh. Hıı. Hı hı. Aslında bu zamana kadar bu tarz şeyleri çok düşünmedim. Geçmişte mesela hep yani, ergenken, gençken, eee, bir şekilde takipçi sayı, beğeni sayısı, bunlara çok önem veriyordum ve şey diyordum, ya bir fotoğraf atacağım da şu kaç kişi beğenecek falan. Hatta şeyi kolluyordum yani akşam 8-9, böyle daha çok beğeni gelir gibi o saatleri falan kolluyordum ki, eee, bir şekilde, ya bak şu kadar fotoğrafım şu kadar beğenildi gibisinden biraz şova dönüyordu olay. Ama şu anda hiç böyle dertlerim yok. En son ne zaman gönderi attım onu da hatırlamıyorum, ben daha çok, eee, hikâye paylaşırım. Iıı, gönderilerim de sadece şeyle alakalıdır, gittiğim bir ülkeden böyle 3-4 tane fotoğrafı birleştirip, işte yaptığım aktiviteleri falan, ııı, paylaşırım. Mesela Mısır'da atıyorum uçmuşumdur, işte çölde safari yapmışımdır. Bunların fotoğraflarını genelde paylaşıyorum, ııı, ama öyle takipçi sayısı, beğeni sayısı gibi bir, eee, derdim şu anda yok. Mesela geçenlerde bir organizasyonda DJ'lik yaptım, yeni başladığım bir şey. Orada mesela birkaç tane video attım. Orada insanlar benim aslında belki bunu yıllardır yaptığımı da düşünüyor olabilir ama ben yeni başladım ve sadece şeyi göstermek istedim, işte ben böyle bir şeye adım attım, insanları eğlendirmeye çalışıyorum, işte bu benim etkinliğim gibi böyle bir paylaşımda bulundum.
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, şu d aaa, bahsettiğin şey ne kadar güzel bir, ya, aydınlanma. Yani, hani, mesela bir şey yapıyorsun yapmışsın geçmişte, hani, bir davranış, aaa, tarzın var, aaa, ve bunun böyle, ya, iii, amm, bir bakıma s saçma olduğunu kabul edebiliyorsun ve saçma olduğunu kabul edip, hani, şu anda onu, i ya, onu eleştirebiliyorsun. Şu anda onu, ya, i eee, yapmıyorsun ve geçmişte onu neden yaptığını, böyle, bir anlamlandırıp açıklayabiliyorsun. İşte, "Er ergenlikten yapıyordum ama, eee, işte" Ya, bununla dalga geçebilmek, bununla gülebilmek aslında, aaa, bunu, hani, aaa, ne kadar iyi bir şekilde aştığını, böyle, bu farkındalığını kazandığını Ya, bunun gibi i şeyler, eee, aydınlanmalar insanın kişisel gelişiminde de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bence, aaa, sen de tabii, ya, bu anlamda, hani, bir de bazı şeyleri a aştığını gösteriyorsun, yani. Çünkü kendinle dalga geçebildiğin noktada onun d bence farkına varmış, gerçekten içselleştirmiş oluyorsun herhangi bir problemin varsa. Yoksa o problem senin yüzüne her vurulduğunda, hani, bir şekilde o, aaa, bir travma, aaa, r refleksi ona bir şekilde bir t tepki verdiğinde işler daha da, böyle, kötü boyuta, aaa, gidebiliyor ilişkilerinde. Amm, mmm, peki mesela şey oluyor mu bu Instagram'da, aaa, fotoğraflarını paylaşırken? Aaa, ya, mesela, aaa, diyelim tam, böyle, "Ay, Instagram'da bir çekeceğim bunu, Instagram için çekeceğim." deyip o an çok kötü bir an mesela. O an, böyle, rol yaptığın oluyor mu? "Hadi gü gülümseyeyim." Aslında çün modun çok kötü mesela. Arkadaşlarınlasın, aaa, kendini iyi hissetmiyorsun ama sırf onu Instagram'a atacağın için o anlık, böyle, bir şey yaptığın da oluyor mu? Aaa, ya da eskiden mi oluyordu? Şu anda, aaa, mı olmuyor? Bu konuda nasıl?
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. I hı. Hı hı. Eve Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, şöyle, ben fotoğrafları daha çok, eee, sosyal medyada paylaşırım diye değil Ya, dediğini kesinlikle yapmışımdır, ki hâlâ da yapıyorumdur belki. Fotoğraf için ya da video için modumu, işte, surat ifademi bir şekilde zaten değiştiriyorumdur. Çünkü gezerken, dediğim gibi, fotoğrafları ben gezerken daha çok çekiyorum ve sırtımda çanta, yorulmuşum, etmişim. Eee, belki gülecek hâlim bile yok, mecalim yok ama sonuçta fotoğraf için bir şekilde orada, eee, modumu değiştirebiliyorum ama bunun şu an için konuşuyorum, bunu geçmişten değil. Eee, bir şekilde "Sosyal medyada paylaşırım da, işte, şu kadar beğeni gelir." diye değil, eee, fotoğraf anıdır. Ben mesela fotoğrafları ailemle paylaşmayı da çok seviyorum. Eee, anneme, işte, bizim, böyle, WhatsApp'ta, eee, aile grupları var. Atıyorum, işte, "Gençler bakın, ben buradayım." gibisinden. "Şunu yaptım, bunu yaptım." Eee, daha çok, böyle, sosyal medyadan ziyade, eee, insanlara göstermekten ziyade Tabii ki oralarda da paylaşıyorum ama sırf böyle fotoğraf çekilirken tek, böyle, motivasyonum, "Ben bunu şurada paylaşırım, burada paylaşırım." gibisinden, eee, değil aslında ya.
I hı. Evet. I hı. Ne güz Evet, evet onu anladım. Peki, ya, eee, şunu da merak ediyorum. Ya, eee, mesela sosyal medyadan hiç tanıştığın biri sosyal medya aracılığıyla tanıştığın biri ve sonra gerçek hayatta, aaa, bu arkadaşlığı, böyle, aaa, gerçeğe dönüştürdüğün bir durum ve, hani, bir şekilde, amm, hani, seni sosyal medya yüzünden yanlış tanıdığını düşündüğün böyle bir durumla karşılaştın mı? Bu sadece Instagram olmayabilir mesela, işte, şey tanışma, flörtleşme, aaa, ş uygulamaları var. Mesela bunları falan da kullanıyor musun? Burada kendini bir şekilde gösteriyor musun? Hani, o dediğin i gerçek ve imaj arasındaki farklılıklar sanki bu tarz uygulamalarda daha da, böyle, bir farklı seviyede yukarıya çıkıyormuş gibi geliyor.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet, eee, dediğin gibi ben, eee, uygulamaların çoğunu kullanıyorum aslında. Eee, ama, eee, tanıştığım ve s yani düşünüyorum, eee, mesela şu kesinlikle oluyor. Bunu %100 söyleyebilirim. Ya bir tanışma uygulamasından, eee, işte, görüştüğüm veya konuştuğum biriyle zaten oradan konuşmuyorumdur, bir süre sonra zaten Instagram'dan konuşuyumdur konuşuyorumdur veya yüz yüze tanıştığım biriyle sonuçta iletişimi devam ettirmek için ben genelde telefon numarası yerine sosyal medyayı tercih ediyorum. Çünkü biraz daha mahremiyetin, ya çünkü sosyal medya daha herkese açık açık bir şey olduğu için telefon numarası daha böyle mahrem bir şey diye düşünüyorum. O yüzden mesela onlara yönelik ya da işte bir şey atarken bazen onları düşünüyor olabilirim. Ya geçen gün şu insanla tanıştım, şimdi bunu gönderiyi atarsam, eee, nasıl bir etkileşime gireriz diye hâlâ düşünüyor olabilirim. Düşünüyorum da, yalan yok. Ama bu şey, toplum böyle toplu bir kitleye hitap etmek için değil, ya, işte, kendimi motive edeyim, şu kadar beğeni gelsin değil, kişiye özel, spesifik olarak, ya şunu atıyorum da geçen gün tanıştığım bir arkadaş vardı. Acaba nasıl tepki verir, beğenir mi, yorum yaparsa belki ben onu da buraya davet ederim gibi amaçlarla hikâye atmışlığım kesin vardır.
Hı hı. Evet. Evet. Hıı. Siz anladım. Anladım, anladım. Orada şey, eee, oltalı oltalamak mı deniyor artık yani. Ama zaten bunu herkes yapıyor. Hı hı, eve Peki şey oldu mu hiç? Bu f eee, flörtleşme uygulamalarında, böyle, birisini beğendin, "hadi" dedin, "tanışalım", böyle, çok iyi. İşte, eee, iii, i ilgi alanları falan çok ho hoşuna gitti. Sonra böyle bir gittin, bir tanıştın hiç alakası yok, böyle, aslında o kişiyle. Yani kendini başka birisi gibi göstermiş hani, senin üzerinden değil de bunu fark ettiğin başkaları üzerinde böyle durumlar da yaşadığın farkındalıklar, aaa, geliştirdiğin hiç böyle kişiler oldu mu?
Ya bir şekilde ilgisini çekmeye çalışıyor olabilirim. Hı hı. Hı. Hıh. Aslında hem benim oldu hem şu anda tek yaşıyorum ama öncesinde ev arkadaşım vardı, işte, daha 5 ay öncesine kadar. Eee, böyle 2-3 olayla karşılaştık ve, eee, hem iyi anlamda hem, iii, ya hem olumlu hem olumsuz anlamda, eee, farklılıklarla karşılaştık. Mesela şunu söyleyeyim, 1 tane, eee, biriyle tanışmıştım. Gittiğimde aslında fotoğraflardan veya sosyal medyadaki işte, iii, davranışlarından çok, böyle, farklı bir kişilikle tanıştım. Aslında böyle çok bilgili, ben konuşurken sohbet, muhabbet, dizi, film konuşuyorduk ama mesela ortak ilgi alanlarımız çıktı. Ben mesela coğrafyaya çok ilgili biriyimdir. Eee, işte, haritalara olan bir ilgim var, özel ilgim var. İşte sınırlardır, eee, işte topraklardır falan. Aynı muhabbetleri yapabildiğimizi anladım ve ben şok olmuştum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Eee, tam tersi senaryolar da oldu. Mesela, ııı, konuştuğumuz şeyleri bir araya geldiğimizde hiç, iii, alakası olmadığını gördüm ki fotoğraflarla alakası olmayan insanları da gördüm. O yüzden mesela sosyal medyanın büyüsü bambaşka, yani orada farklı bir şekilde insanlar kendini tanıtabiliyor. Hem bu fiziksel görünüş olarak hem de, eee, karakter olarak kesinlikle farklı bir şekilde yansıtabiliyorlar.
<chuckles> Evet. Hıı. Hı hı. A. Evet. Doğru. Peki bu ilk durumdaki arkadaşla ikinci durumdaki arkadaşı ya birbiriyle kıyasladığında, ilk durumdaki arkadaşın davranış tarzı senin için bir yeşil bayrak mıdır? Ya da ikinci davranıştaki, eee, arkadaşın davranışı kendini olduğundan daha iyi gösteriyor. Daha böyle, eee, derin gösteriyor olması ya da iki ilk durumda aslında kendini saklıyor, özelliklerini saklıyor olması senin için olumlu bir şey midir?
Hı hı. Ya şöyle, aslında, ııı, olumlu diyemem çünkü bilmiyordum aslında, o denk geldi. Belki paylaşsa ben oraya daha motive gidecektim. Tabii ki artısı var, ııı, ama, ııı, belki öncesinde bilmek de iyi olabilirdi, bilmiyorum ama ikinci senaryoda dediğin gibi, eee, biraz öz güveni düşük, ya bu benim görüşüm, öz güveni düşük bir şekilde işte farklı, eee, işte fotoğraflar yükleyerek, farklıdan kastım, ya %100 aynı olmayan, işte bir şekilde oynanmış fotoğraflar yüklemek, bence biraz öz güven eksikliği ve, eee, biraz da şova yönelik, eee, paylaşımlar olduğunu düşünüyorum ben.
Hıı. Evet. Anladım, hocam ya anlattıklarına baktığımda sen zaten bu sorunu çoktan aşmışsın, kendinle barışık, öz güvenli. Geçmişte yaptığın hataları da kabul etmişsin hata da değil aslında bunlar. Paylaştıkların için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, çok memnun oldum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ben de teşekkür ederim.